そうですね、基本的に我が家だと、料理を、あの、食べた側食べるのメイン側が、片付けをすることになってるんですね。
おお、なるほど、それ素晴らしいルールですね。
ええ。 <laughs> なので、ま、基本的に結構僕作るの好きで、よく自分で作ってるんですけど。ま、洗い物は妻になるので、多いと、「え、今日多いじゃん」って言われるんで。<laughs>
はい。 おお。 <laughs> 怒られちゃうんですね。<chuckles>
はい、「え、ちょっと今日多くない」って、ちょっと不満たらたら言われる時もあるので。
<laughs> なるほど。
ええ、ま、出来る限り少なくしておこうかなっていう気持ちにもなりますね。
おお、優しいですね。なんかそれって、夫婦でちょっと喧嘩した日とかだったら、わざと洗い物残しておいて、洗わせるみたいな作戦も出来そうですね。<laughs>
<laughs> はい。 <laughs> あ、確かに。なんかそういったちょっとしたやり取り出来そうですね。ちょっとぜひ取り入れてみようと思います。
<laughs> <laughs> ちょっと、ちょっとあのイラっとしてる時は、あの、なるべく片付けしないでそのまま残してみてください。<laughs>
<laughs> はい。 そうですね。あとはそういった時こそ、ちょっと手の込んだは和食とか作ってやろうかなと